Ehm, li fissava, mentre questi ominetti con una velocità, mhmm, estremamente aliena, proprio come se avessero dato un'accelerazione mostruosa al tempo, evolvevano un po' come noi. Facevano tutte le fasi medievali e via discorrendo. E lui era oggettivamente Dio, ehm, che questi piccoletti guardava in alto e vedevano la sua testona che li fissava.
Okay. Okay. <laughs>
E e lui con le manine vo le mani poteva star lì, distruggere foreste, montagne, spaccar tutto. Beh, sì, inizialmente per noia o per sbaglio dovrebbe averlo fatto un paio di volte, sì.
E l'ha e l'ha fatto? <chuckles> <laughs>
Finché non si è più assestati in uno stadio di osservazione. E lui era lì che guardava, finché i suoi amici a casa cercavano di rintracciarlo per andarlo a prendere
Tanto lui si divertiva a a a giocare con questi <chuckles>
Ehm, sì, lui eh, sì, sì, eri molto molto intrattenuto. E in pratica, mhmm, li vide, mhmm, crescere così tanto, uhm, che divennero come ai giorni nostri attuali, quindi 1000 anni da loro nella loro storia, di quelle di Bender e gli altri, e e lì vedi che cominciavano le 2 parti di questo pianetucolo a farsi la guerra.
Okay.
Quindi con aerei, armi nucleari e cose così. E e lui nel su
Nuc armi nucleari poi in miniatura perché mi dicevi che era tutto su
Tu tu tutto piccolissimo, sì, sì, sì. Ef erano imbarazzanti da vedere per noi. <exhales>
Eh. <chuckles>
Eh, in pratica lui cercava in qualche modo di influenzare questi piccoletti, ma i piccoletti anche se lui era il loro Dio, in un certo senso <tsk> mhmm, diciamo che un lato chiedeva aiuto, l'altro lato chiedeva altrettanto aiuto, e lui non poteva oggettivamente aiutare nessuno perché aiutando uno, danneggiava l'altro, no?

Tanto che anche vendere magari, tipo, ma che vuol dì? <chuckles>
Infatti an anch'io infatti son rimasto un po' tipo: "Va bene." Eh.
Sì s che che vuole dire? E eh, i in effetti è è in pratica è quello c con cui è andato incontro lui, no, cioè, alla fine gli altri ti chiedono aiuto, tu magari glielo dai l'aiuto
Però porti poi come dicevi prima, lui faceva un qualcosa, esatto.
Ehm, però Eh, porti sofferenza agli altri e comunque anche se questi li hai aiutati alla fine loro vorranno sempre di più, no? Quindi non li farai mai contenti, perché alla fine tu li aiuti, e lui fa: "Eh, ma adesso ho questo problema, eh, ma adesso questo problema" e tutto
Mh-mh.
e, effettivamente, mhmm, a ripensarci dopo comunque dopo finito la puntata son rimasto lì mezz'ora, un'ora a ripensarci, lu ma perché
Guardare lo schermo della televisione nero, che per me era finito tutto, eran le 2 di notte, dovevi andare a letto. <chuckles>
Esatto, no. <chuckles> Eh s pe per perché? Eh, effettivamente, mhmm, <tsk> e ehm ti ti dà da pensare no, cioè anche noi se noi facciamo del del bene anche tutti i giorni, in un certo senso le persone danno per scontato, no, ma appena fai una un errore, appena fai una cosa, mhmm, anche brutta, per sbaglio se la ricordano tutti. Non va via, no? Eh, esatto.
Mh-mh. Okay, viene notata, è vero, è una macchia, no, sul
E esattamente.
a anche sulla tua coscienza, e invece quando fai il bene, come dici tu, n viene va va passa in sordina, ecco.
E infatti, no. Sì, sì, in che può anche mi è piaciuto perché in un certo senso era un po' la risposta: "Ma se Dio c'è perché, ehm, le persone muoiono in malattia", no, e Dio poteva risponderti: "e c non tutti muoion di malattia perché ci sono io".